Ờ, bạn ơi, ừm, cỡ 2 tháng nay là mình thường xuyên mình bị mất ngủ luôn á bạn. Và mình ừm, trước khi mà mình đi ngủ nha, mình thường áp dụng những cái phương pháp ví dụ như là mình sẽ bật nhạc thiền lên nè, hay là mình sẽ tắt tắt điện thoại trước giờ ngủ là cỡ nửa tiếng nha. Lúc trước ừm, lúc trước thì mình luôn luôn duy trì cái cái ia cái cái thói quen này của mình á bạn, và, trời ơi, mình vào giấc rất là nhanh luôn. Và mình không có cái suy mình không có cái, gọi là, cái sự lo lắng nào để mà mình, ờ, vô giấc nó chậm trễ tầm cỡ hơn nửa tiếng đâu. Mình thường trước đây mình chỉ thường vô giấc tầm cỡ 10-15 phút thôi. Nhưng mà bây giờ á nha, ừm, dạo gần này thì nó cũng có quá là nhiều việc, ừ, xảy ra đối đến với mình luôn á bạn. Đầu tiên á nha là về phía gia đình của mình nè, gia đình của mình, ừ, hiện đang ở một cái vùng là thiên tai bão lũ á bạn, ờ, ừm, đó chính là ở Quy Nhơn. Lúc trước, ừm, cách đây cỡ 1 tháng trước thì, trời ơi, bão vô vào nè, bão số 13 vào nè, rồi sau đó là lụt lịch sử nè, nó làm cho nhà của mình bây giờ á bạn trở nên, gọi là sao ta, <tsk> bị à, bị mất hết, tài sản thì không còn nè, con gà, con vịt đồ không còn cái gì hết. Ngôi nhà mà mình ở á bạn, bây giờ thì nó đã sập hết rồi. Bây giờ chỉ có thể là dựa vào những, ừm, mạnh thường quân thôi á bạn, nhưng mà bạn biết đó mạnh thường quân thì người ta cũng không có, gọi là, ờ, giúp đỡ rất là nhiều trừ trường hợp như gia đình của mình. Nên là tất cả mọi thứ thì gia đình của mình phải tự xoay xở nè, cũng như là tự gầy dựng lại từ đầu cho đến cuối lại. Nên là trời ơi ừm, mình lại gặp một cái, a, cái sự, à, cố này nên là làm cho mình khiến cho mình rất là lo lắng. Và cái thứ hai nữa nó cũng tiếp nối với cái lý do vì sao mình lo lắng cho gia đình của mình, đó chính là công việc của mình đó bạn, ờ, công việc ừm, công việc của mình thì nó hiện bây giờ nó lại không được thuận lợi cho lắm. Lúc trước á nha, thì mình với lại là 30 người đồng nghiệp của mình đó bạn, cùng nhau, gọi là, ờ, giành một cái chức để ai leo được vào cái top 3 thì người đó sẽ lên, ờ, top 3, rồi sau đó là ở trong cái top 3 đó nó sẽ chia ra ví dụ như là trưởng phòng nè, phó trưởng phòng nè hoặc là quản lý nè bạn. Thì mình thì cái mục tiêu mình muốn lên đó chính là lên được trưởng phòng, nhưng mà bây giờ á bạn mình cảm thấy là, ờ, bởi vì cái gia đình của mình đang gặp một cái sự cố như vậy á thì làm cho mình lo lắng rất là nhiều, nên là cái việc mà mình không có đảm bảo được cái hiệu suất công việc của mình á bạn. Và từ đó là ừm, nhiều khi nó làm cho mình cái không lên được cái chức trưởng phòng, hoặc là cái chức phó trưởng phòng hay là quản lý cũng vậy, nhiều khi mình không có lên được. Nên là mình đang bị lo lắng, thứ nhất là áp lực về công việc nè và thứ hai á nếu như mà mình không lên được cái công việc đó nha, thì có thể là, ờ, tiền mình kiếm ra nó không được nhiều và không có lo được cho gia đình của mình á bạn. Ờ, thì tối nào mình nằm xuống cái gối mình cũng, trời ơi, mình lại lăn tăn ở hai cái dòng suy nghĩ như vậy. Và nó luôn luôn lo lắng nó khiến cho mình bị khó ngủ á bạn. Và ngày hôm nay chia sẻ với bạn câu chuyện này cũng mong rằng là, ờ, bạn, ừm, có lắng nghe và cũng như là, ừm, ờ, có được một cái giải pháp nào đó, có cái lời khuyên nào đó để cho mình nhẹ nhõm hơn một tí hông bạn?
Ờ, sao vậy bạn? Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình biết. Ờ. Ồ, rất là chia buồn với bạn! Ừm. Ờ. Đúng. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Vậy sao vậy bạn? À. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, cũng đúng. Mình hiểu. Ờ. Ừm. Ừm, rồi, mình đã hiểu câu chuyện của bạn rồi. Chắc hẳn là bây giờ bạn đang trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn trong cuộc đời, đúng không? Và chắc chắn là cái việc này khiến cho bạn áp lực rất là nhiều. Ừm, mình cũng rất là xin chia buồn với, á, tình trạng của gia đình bạn khi mà vừa qua đã bị cuốn trôi hết những tài sản trong cái trận sử của đất nước. Thực ra thì cái tình trạng này cũng không ai mong muốn cả, và đúng là khó khăn quá. Do thiên tai thì đúng là không thể có ai can thiệp được ha. Ừm và thực sự thì nghe cái câu chuyện của bạn á, thì mình cũng đang thấy rất là lo cho tình trạng sức khỏe của bạn đây. Tại vì là bạn đang phải trải qua cái tình trạng mất ngủ do là cũng bị lo âu vì nhiều vấn đề ha. Ừm, thế thì bạn cho mình hỏi thêm nhá. Ờ, cái việc mà bạn mất ngủ như thế này này, nó có ảnh hưởng đến cái hiệu suất làm việc vào ban ngày của bạn không? Có gây ra cái sự khó tập trung hay là những cái triệu chứng nào về thể chất của bạn không nhỉ?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình cảm ơn bạn. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình có chứ. Ừm, có chứ, bạn. Ờ, bởi vì tối ban đêm mình mất ngủ à, hông, mình nói về phía trước trước đi nha. Ờ, lúc trước á, bạn, thì mình sẽ có một cái lộ trình, lịch trình riêng cho bản thân của mình. Ví dụ như là mình đi làm mình đi làm về, đúng hông? Là mình sẽ dành ra tầm cỡ một tiếng rưỡi ờ, 1 tiếng đến 1,5 tiếng để mình có thể là đi ra ngoài hoạt động thể chất, ờ, cái với các môn thể thao á, bạn. Hồi trước thì mình có đam mê cầu lông nên là, trời ơi, tối nào mình cũng đi chơi cầu lông hết á. Và từ đó nha, là, ờ, cái cơ thể, thể chất của mình đó, bạn, nó được cải thiện một cách rất là rõ rệt luôn. Nó làm cho bản thân mình <tsk> gọi là sao ta? Săn chắc hơn nè, cũng như là thoải mái cái cái tinh thần của mình hơn. Nhưng mà bây giờ á ừm, cái việc mất ngủ này á nha, ờ, nó làm cho mình, gọi là, lúc nào mình cũng, trời ơi, trong cái trạng thái là mệt mỏi nè, cũng như là trạng thái, gọi là, cần nằm trên một cái giường, nên là lúc nào mình cũng chỉ muốn nằm trên giường hết. Mình không có muốn ngồi để mà làm việc luôn nha. Ờ, và từ đó á, bạn, những cái ý tưởng của mình á, nó không có nó ảnh hưởng tới cái công việc của mình. Đó chính là, ờ, mình không có tập trung được nè, sáng nào mình cũng không muốn đi làm. Mình không có cái năng lượng để mình đi làm và từ đó những cái ý tưởng của mình á mình đang đứng trước một cái buổi, gọi là, một cái buổi thuyết trình. Cái buổi thuyết trình này nó sẽ quyết định đến cho mình là, ờ, mình có được làm trưởng phòng hay là không á, bạn. Và ừm, trong thuyết trình thì mình phải càng có ý tưởng, đúng hông? Nhưng mà, trời ơi, mình khó tập trung nè, mình mệt mỏi quá. Thì tới tận thời điểm bây giờ nha, mình lại, ờ, có rất là nhiều cái ý tưởng nhưng mà mình lại lăn tăn là, ờ, cái ý tưởng đó nó có hợp với lại là cái, à, cái cái cái công việc của mình hay không. Nên là, trời ơi, mất ngủ nó lại liên ừm, gọi là sao ta? Nó làm thay đổi hết tất cả mọi thứ của mình từ cái lịch trình hàng ngày của mình nè, cho tới cái công việc hiệu suất làm việc của mình luôn á, bạn.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ờ, OK. Như vậy là cái tình trạng mất ngủ này nó đã kéo dài và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sinh hoạt cũng như là hiệu suất công việc của bạn ha. Vậy thì không biết là bạn đã từng thử cái cách gì để mà cải thiện được cái tình trạng mất ngủ chưa? Ví dụ như là hồi nãy thì bạn có nói với mình là bạn đã thử nghe nhạc thiền rồi, à, cũng như là không có sử dụng các cái thiết bị điện tử để mà tránh cái việc bị, ờ, trằn trọc, khó ngủ rồi. Ngoài ra thì bạn có sử dụng bất kỳ cái cách nào khác để mà có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn chưa?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, thật ra á nha, ờ, khi mà mình bị mất ngủ á thì lúc trước mình có sử dụng qua một lần cái việc là mình nên dùng thuốc để đi vào giấc ngủ á bạn. Và, ừm, ờ, mình có dùng thuốc như vậy thì sau một khoảng thời gian á bạn, thì mình thấy là "Trời ơi! Sao mà mình bị suy nhược cơ thể quá?", cơ thể của mình nó càng ngày nó càng bị sút ký. Và mình đi khám thì mình mới lòi ra cái bệnh là ờ, mình thấy là ôi, sao da của mình dạo này nó bị vàng quá bạn, thì mình đi khám ra mình bị bệnh gan. Ờ, nên là, trời ơi, bác sĩ á khuyên mình ừm, khuyên mình là không n nên dùng, à, ờ, thuốc ngủ nữa, và từ đó mình không dùng thuốc ngủ nữa. Nhưng mà nếu như mà mình không dùng thuốc ngủ á bạn, thì mình lại bị khó vào giấc ngủ. Ừ, mình trước trước khi ngủ là mình luôn luôn mình tắt cái điện thoại tầm khoảng nửa tiếng, ờ, lúc trước là mình sẽ tắt nửa tiếng, nhưng mà còn bây giờ mình hạn chế trước 1 tiếng lận. Nhưng mà trời ơi, đến tận bây giờ á bạn, ờ, mình thấy là 3 tiếng đồng hồ rồi mình cũng chưa đi vào giấc ngủ được hoặc là, ờ, nhiều khi mình ngủ được mà mình bị tỉnh dậy nửa đêm á bạn. Nửa đêm mà mình dậy như vậy á nha ừm, thì mình sẽ lít thức tới sáng luôn, mình không ngủ lại được nữa.
Ừm, dùng thuốc ha. À. Ừm. Nguy hiểm quá ha. Rồi. Ừm. À. Ừm, rồi, mình hiểu cái tình trạng của bạn rồi. Tính ra thì nó cũng khá là nguy hiểm đó bạn ha. Tại vì giấc ngủ thì nó đóng vai trò rất là nhì lớn trong cái việc mà tái tạo năng lượng và giúp cho bạn có đủ, ờm, năng lượng để mà có thể làm công việc trong ngày tiếp theo ha. Ừm, nhưng mà bạn cũng đừng qua lắng lo lắng quá, ai cũng sẽ có cái lúc mà gặp khó khăn mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử những cái cách để có thể tháo gỡ cái cái nút thắt hiện tại trong tình trạng của bạn nha. Đầu tiên á, thì, à, mình rất là mong là bạn có thể chấp nhận rằng là cái lo lắng lúc này là một cái phản ứng tự nhiên. Thì bạn cũng bản thân bạn cũng thấy rồi, đúng không? Các cái vấn đề về thiên tai, rồi như là các cái sự cố liên quan đến công việc á, thì đang khiến cho bạn bị lo lắng rất là nhiều. <sniffs> Khi mà, ờ, có bản thân bạn khi ở trong những cái vùng rủi ro như vậy á thì não của bạn á, nó sẽ luôn bật cái chế độ cảnh giác lên. Và cái việc mà bạn cảm thấy lo á, nó hoàn toàn không hề sai đâu. Cảm xúc này á, nó xuất phát từ cái tình yêu và cái trách nhiệm đó. Nên là đầu tiên thì cái v nhận cảm xúc á, thì sẽ giúp cho bạn giảm bớt một phần áp lực, thay vì là cố ép mình không có lo nữa nha bạn. Tuy nhiên là lo lắng kéo dài á thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ rồi. Để mà không bị ảnh hưởng đến giấc ngủ nữa thì mình có một cái gợi ý khác để cho bạn có thể xử lý được cái nỗi lo, đó là hãy tạm khung giờ lo lắng vào ban ngày. Tại vì bạn biết rồi đó, buổi tối sẽ là cái thời gian để mình nghỉ ngơi, đúng không? Thì thay vì để lo âu của mình nó kéo dài đến tận đêm, thì bạn hãy thử tạo ra từ 15-20 phút vào buổi chiều để mà, ừm, giải quyết cái nỗi lo của mình đi. Tất nhiên là nỗi lo thì nó không phải là một cái bánh hay là một cái gì mà mình có thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng mà bạn có thể một vài các cách để mà trút cái nỗi lo của mình xuống. Ví dụ như là bạn có thể thử ngồi im trong một góc từ 15-20 phút, hạn chế cái sự ờ, những cái, ờ, thứ gây xao nhãng như là điện thoại, ti vi hay là, ờ, việc người khác nói chuyện làm bạn sao nhãng ha. Hãy ngồi tập trung và ghi lại những cái điều mà khiến cho bạn lo lắng. Ờ, cái việc mà viết ra bạn viết ra thì có thể giúp cho bạn kiểm soát. Ờ, hay là ngoài ra thì bạn có thể ghi những cái điều mà bạn không thể kiểm soát. Ví dụ như là một vài điều như là thời tiết hay là diễn biến thiên tai bạn không kiểm soát được. Những cái mà bạn có thể kiểm soát được như là, ờ, cái cách mà bạn cập nhật tin tức này, rồi bạn liên lạc với những người thân này, đấy. Mà bạn viết ra mọi thứ một cách rành mạch và rõ ràng rồi ấy, thì não của bạn sẽ bớt mang cái nỗi lo lắng đấy vào cái giờ ngủ. Bởi vì là chúng đã được xử lý ở trong ngày rồi mà. Đấy, thì đấy là một cái cơ chế mà não của mình sẽ thực hiện. Thì mình tin rằng là bạn nên thử cái cách này để mà xem xem là có giảm bớt cái tình trạng lo lắng vào ban đêm hay không nhá. Bạn có thấy có hợp lý không?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Chính xác nha. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm, ừm, mình nghe này. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, chính xác đó bạn. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, như nào vậy bạn? Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình h Ừm. Ô kê. Ừm. À, hợp lý. Ừm. Ừm. Ô kê, mình hiểu. Ừm. Ừm. Mình thấy khá là hợp lý luôn á nha. Ờ, như bạn nói á thì mình cũng bây giờ mình cũng nghĩ lại đầu óc của mình bây giờ nó ở trong cái trạng thái gọi là cảnh giác ha. Ừm, cảnh giác ở đây đó chính là những cái việc mà nhiều khi nó xảy ra mà mình không biết trước. Ờ Ờ, mình hiểu cái ý của bạn nè, và mình nghĩ là buổi tối mình sẽ thực hiện là trong ngày hôm nay luôn. Ờ, chặp nữa đi ha, mình sẽ ghi lại những cái việc mà hồi nãy bạn nói á, những cái việc nào mà mình có thể là, ờ, dự đoán được trước cũng như là những cái việc mà mình sẽ không dự đoán được. Ừm, những cái việc là, ờ, thiên tai, rủi ro đồ, những cái việc đó là mình không có cảm giác được á bạn thì mình sẽ ghi vào nè. Và trước khi mình ngủ á bạn mình hoặc là sau khi xong một buổi làm việc của mình đi thì mình sẽ ghi ra những cái việc như bạn nói á, có thể là, ờ, hoàn thành và chưa hoàn thành, đúng hông? Ờ ừm, mục tiêu của mình đến đâu thì mình ghi ra đến đó. Thì mình thấy khá là hợp lý á nha. Ừm, tối ngày
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Chính xác, ừm. Ừm, rồi, quay trở lại cái vấn đề về giấc ngủ á, thì bạn đã thử nghe nhạc thiền rồi, bạn đã thử tắt hết thiết bị điện tử trước 30 phút rồi, tuy nhiên là vẫn chưa hiệu quả á, thì mình cũng sẽ có một vài các cái gợi ý khác, bạn có thể thử để xem xem là có cảm thấy, à, an tâm hơn để mà có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn hay không nhá. Bạn có thể tạo khoảng 30 phút hạ cánh trước khi ngủ nhá. Có một số cách hiệu quả, ví dụ như là bạn có thể tắm nước ấm này, hoặc là nghe những cái bản nhạc êm. Có rất là nhiều người thì có thể ngủ với cái tiếng ồn trắng. Có nhiều người thì rất là thích nghe những cái tiếng à, ví dụ như là tiếng mưa rơi hoặc là những cái tiếng âm thanh trong trẻo á, thì bạn có thể thử tìm cái âm thanh dễ ngủ ở trên YouTube đi chẳng hạn, và bật nghe trong khoảng ba mươi phút nha. Ngoài ra thì bạn cũng tập những cái bài tập thở 4-6 tức là bạn hít vào trong vòng 4 giây và thở ra trong 6 giây. Hoặc là có thể trút hết những cái nỗi lo của mình bằng cách là viết nhật ký giống như là hồi nãy mình đề xuất, hoặc là bạn tránh làm những cái việc hoặc là dùng điện thoại lên trên giường. Hãy để cho cơ thể hiểu rằng á, ờ, đây chí là cái chế độ mà bạn muốn đi ngủ. Khi mà bạn lên giường rồi là bạn muốn cơ thể hoàn toàn thả lỏng và muốn đi ngủ ngay lập tức. Thì dần dần á, cái thói quen này sẽ giúp cho cơ thể của bạn có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn đó. Bạn nên thử xem sao nha!
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm, ô kê, mình nghe nè. Như nào hả? Ừm. Nhẹ nhàng ha. Ừm. OK. Ừm, OK, mình hiểu. Ừm, ừm, hừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, ô kê, mình cảm ơn bạn. Thông qua những cái lời mà bạn chia sẻ á, thì mình nghĩ là tối ngày hôm nay mình sẽ thực hiện để cho cơ thể của mình nó trong cái trạng thái, gọi là, thư giãn. Mình cảm ơn bạn ngày hôm nay đã khuyên có những cái lời khuyên cho mình nha.
Ừm. Ừm. Chúc bạn may mắn nhá.
Ừm, tạm biệt bạn.